जी देखिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बहुत बहुत तरह के सामान यूज़ करते हैं ना। अब देखिए अगर हम सामान यूज़ करेंगे, बहुत सारे अ, ऐसे चीज़ें यूज़ करेंगे ना तो वहाँ से कुछ ना कुछ अ, कचरा निकलता है, ठीक है। तो आप ऐसे में क्या प्रेफ़र करते हैं कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करें ताकि उनमें से कम कचरा निकले या फ़िर अ, ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं कि मुझे परवाह नहीं है म अ, कितना भी कचरा निकल जाए? और अगर उसमें से कचरा निकलता भी है तो आप उसको किस तरीक़े से फ़िर अ, रिसायकल करते हैं, रियूज़ करते हैं? और आप क्या कोशिश करते हैं कि आप जो भी काम करें, ठीक है जो भी अ, वस्तुएँ यूज़ करें, उसमें से कम कचरा निकले?
जी। <chuckles> जी। बिल्कुल ये बात तो स्वाभाविक है कि हमें अ, अपने साफ़-सफ़ाई के लिए सोचना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि हमें कम से कम कचरा निकालना चाहिए। अ, जितना ज़्यादा हम अपनी चीज़ों को साफ़-सुथरा रख सकते हैं और जैसे बहुत बार क्या होता है ख़ाना-पीना बेवज़ह लोग फ़ेंक देते हैं, तो अगर ऐसी नौबत ना आए कि हम ज़्यादा बेवज़ह ख़ानों को बर्बाद करें, फ़ेंके तो कचरा कम हो जाता है और हमेशा कचरों को निपटारा करना चाहिए, डस्टबिन में कूड़ेदान में ही फ़ेंकना चाहिए। इससे हम अपने वातावरण को ज़्यादा साफ़ कर सकते हैं।
जी। जी। जी।
जी।
जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने कि देखिए जितना कम कचरा हम निकालेंगे उतना ही ज़्यादा साफ़ हमारा वातावरण रहेगा। है ना? तो देखिए इसमें ना कहीं न कहीं अगर अ, देखिए कचरा तो निकलना बहुत ज़्यादा स्वाभाविक बात है। लेक़िन हमारा फ़र्ज़ क्या है कि हम लोग ना कम से कम कचरा निकालें। है ना? और देखिए अगर कचरा निकलता भी है तो एक कॉन्सेप्ट है कि आप सूखा कचरा अलग फ़ेंको, और गीला कचरा आप अलग फ़ेंको। तो आप क्या बिलीव करते हैं? दोनों को सेपरेट करने में या फ़िर इकट्ठे फ़ेंक देने में? क्योंकि देखिए कचरे की गाड़ी आती है और वहाँ पे ना अ अ, कचरे गीले अ, कचरे कच सुख गीला कचरा जो रहता है उसका सेक्शन अलग रहता है और सूखे कचरा कचरे का सेक्शन अलग रहता है। तो देखिए आलस के मारे ना हम कभी-कभी दोनों कचरा मिक्स करके फ़ेंक देते हैं। तो आप क्या करते हैं उस केस में?
बिल्कुल। जी। हुँ, हुँ। जी। हाँ, देखिए ये बहुत अ, अच्छी बात है कि हमेशा कचरे का निपटारा सही जगह करने का मतलब है कि गीला कचरा जो हमें फ़ेंकने के लिए कहा जाता है, एक अलग कलर की डिब्बी होती है, जो हरा कलर का होता है। वहीं सूखा कचरा हमें ब्लू कलर का डिब्बी में फ़ेंकने को कहा जाता है जो, अ, ब्लू कलर का होता है। तो अ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें कई बार जो कचरे निपटारा करते हैं जो गाड़ी लेकर आते हैं उन्हें बहुत आसान होता होता है। रिसाइकल करने में बहुत आसान हो जाता है जो सूखे कचरे हैं ज़्यादातर वो रिसाइकल हो जाते हैं जो गीले कचरे हैं ज़्यादातर उसे डंप कर दिया जाता है। तो ऐसा करके हम अपने वातावरण के लिए एक योगदान देते हैं साफ़-सफ़ाई में बढ़कर एक हम रुचि लेते हैं, एक हमारा योगदान होता है, तो ये हर किसी को करना चाहिए। कूड़े का कचरा अगर सही से हो तो मू पूरा मोहल्ला साफ़ रहता है, पूरी सोसाइटी में एक अ, स्वच्छता पनपती है जो कि रहने में बहुत बढ़िया रहता है।
जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए कि अगर अ, गीले कचरे को और सूखे कचरे को हम अ, उसका निपटा निपटारा सही तरीके से करेंगे। तो हम भी स्वस्थ रहेंगे, हमारा समाज भी स्वस्थ रहेगा और एस अ, सबसे ऊपर जो हमारी प्रकृति माँ है, माँ प्रकृति है। वो भी बहुत ज़्यादा हरी-भरी रहेंगी और बहुत ज़्यादा सुरक्षित रहेंगी। तो जी, आप मुझे ये बताइए कि जैसे आपके शहर में। है ना? अ, कचरे को लेकर क्या-क्या कानून हैं? जैसे देखिए कि जो अ, म्युनिसिपालिटी होती है, नगरपालिका होता है हमारा। है ना? वो बहुत सारे नियम लेके आती है। नियम, कानून लेके आती है कचरो को लेके कि कचरे का नेप निपटारा कैसा होना चाहिए। तो क्या आपके शहर में गली-गली में झाड़ू लगता है सुबह में या फ़िर नहीं लगता है? और क्या आपके डोरस्टेप पे अ, जो अ, सफाई कर्मी होते हैं वो कचरा लेने आते हैं या फ़िर नहीं लेना लेने आते हैं?
हाँ, हाँ। जी। बिल्कुल। हाँ। जी, बिल्कुल देखिए मैं तो शहर में हूँ और राजधानी में हूँ तो जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ बहुत सारे पतली-पतली गलियाँ हैं। तो यहाँ पे नगर निगम झाड़ू लगाने तो नहीं आते। लेकिन हाँ, नगर निगम की गाड़ी आती है और घर-घर से कूड़े-कचरे उठाते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक योगदान है नगर निगम के द्वारा कि घर तक गाड़ियाँ आना और घर-घर जो है कूड़े-कचरे उठाकर ले जाना। ओ और अ, हर सोसाइटी के ही लोग जो हैं अपने-अपने घरों के पास झाड़ू लगाते हैं सुबह-सुबह वो साफ कर देते हैं। जो छो छोटे-छोटे पेड़ों से पत्ते गिरते हैं उसका भी निपटारा कर दिया जाता है।
जी। अच्छा।
तो मिल-जुल कर इसी तरीके से उ मोहल्ले को साफ किया जाता है, तो वातावरण स्वच्छ रहता है। और नगर निगम की गाड़ी सच में वाक़ई जो है वो साफ़-सफाई में काफ़ी ज़्यादा ध्यान देती है। और जो नगर निगम के लोग होते हैं जो झाड़ू लगाने का कार्य करते हैं वो सड़कों में करते हैं। और इसलिए देखिए, व्यापारी जब अ, अपना सामान बेचकर जाते हैं तो शाम में तो बहुत सारे कूड़े-कचरे बिखेर देते हैं। लेकिन सुबह तक नगर निगम के लोग हैं जो स सफाई कर्मी हैं, वो उसे साफ कर देते हैं और पूरा मोहल्ला और शहर स्वच्छ हो जाता है।
जी। हुँ। हाँ। अच्छा। हुँ। हाँ। जी, जी, बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया देखिए कि अ अ, जो नगर निगम है, उसकी कितनी अहम भूमिका है हमारे अ, शहर को, हमारे देश को अ, साफ बनाए रखने में, ठीक है। लेकिन कहीं न कहीं अगर नगर निगम और सरकार ये कदम उठा रही है, तो हमें भी ना हमारा भी फर्ज़ बनता है कि हम भी अपने पर्सनल लेवल पे जितना हो सके उतना करे, है ना? तो देखिए अ, यही है कि हम गीला और सूखा कचरा अ, अलग-अलग कल करके फेंके, यही हमारा फर्ज है, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए कि देखिए अ, इंदौर नाम का एक शहर है हमारे देश में है ना, तो वहाँ पे उस उस शहर से आप क्या सीखते हैं? और उसक उस शहर के लोगों के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्योंकि देखिए वहाँ का ना जो अ, वहाँ के लोग है, देखिए कहीं न कहीं वहाँ वो जो इतनी बार स्वच्छता नंबर 1 आ रहा है, ठीक है। तो कहीं न कहीं वहाँ उम, बेसिकली इसके पीछे क्या रीज़न है कि वहाँ के जो लोग हैं, इस चीज़ को मेंटेन करने में हेल्प कर रहे हैं गवर्नमेंट की, तो आपका कहना है क्या कहना है इस बारे में?
बिल्कुल। जी। हुँ। बिल्कुल। हाँ जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि जो इंदौर के लोग होते हैं, वो साफ़-सफ़ाई में इतनी ज़्यादा सतर्क रहते हैं और वो नगर निगम का सहयोग भी करते हैं और इसीलिए देखिए हर साल उसे नवाज़ा जाता है कि वो क्लीनेस्ट सिटी है। सबसे साफ़-सुथरा शहर के नाम पे अ, वो नवाज़े जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी खासियत होती है, किसी भी शहर की कि वो साफ़-सुथरा हो और टूरिस्ट भी आकर्षित होते हैं जब जगह साफ होता है और हमें भी अच्छा लगता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जो पान-गुटखा खाकर वो सड़कों पर थूक देते हैं या बहुत ऐसे लोग होते हैं जो प्लास्टिक्स कहीं भी बिखेर देते हैं या कूड़े-कचरे फेंक देते हैं। तो उन्हें समझाने की ज़रूरत है और हम हमें हर किसी को समझने की ज़रूरत है कि अगर जनता चाहेगी तभी शहर साफ़-सुथरा रहेगा। सरकार तो कोशिश करती है, नगर निगम कोशिश करती है, लेकिन इंसान अपनी समझ को विकसित कर ले, अपनी जागरूकता को बढ़ा ली बढ़ा लिया जाए, तो फिर इससे अ, जो शहर है वो बहुत ज़्यादा साफ होता है और हमें भी शहर में रहने में ज़्यादा अच्छा लगता है।
जी। जी। जी। हाँ। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए कि दोनों को ही एक मेंटेनेंस बना के चलना पड़ेगा, है ना? देखिए आजकल ना शादी और विवाह का मौसम चल रहा है, है ना? तो आजकल बहुत ज़्यादा जैसे कि देखिए अगर शादी-विवाह का मौसम है। है ना? तो क्या होता है कि लोग खाना खाते हैं और जो उनके पत्तल-दोने होते हैं वो कहीं पे भी फेंक देते हैं। इवन जो ऑर्गेनाइज़र भी होता है शादी का। है ना? जो प्रोग्राम को, इवेंट को ऑर्गनाइज़ करते हैं। तो वो भी मतलब बिल्कुल जो भी कचरा निकल रहा है वहाँ से, है ना? उसको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते हैं बिल्कुल अ, ईमानदारी से कि हाँ मैं उसको सही जगह पे डंप करूँ। वो कहीं पे भी उसको डंप कर देते हैं। तो आपका क्या सीख रहेगा उन लोगों के लिए जो ऐसा करते हैं?
बिल्कुल। हाँ। जी। हाँ, देखिए कई बार ऐसा नौबत आता है कि भोज-भंडारे होते हैं या फ़िर जो है पूजे पूजा-पाठ में भी प्रसाद वितरण होता है। तो उब इस तरह के भंडारे में, भोज में अक्सर जो प्लास्टिक के प्लेट्स होते हैं। वो वितरण के तौर पे यूज़ किए जाते हैं और उसे फ़िर उठाकर अ, कहीं भी खुले में फेंक दिया जाता है। तो फ़िर वो इधर-उधर बिखेरे बिखर जाते हैं, मिट्टियों में मिल जाते हैं। और वो अ, अगर विज्ञान के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है जो कभी सड़ता नहीं है, गलता नहीं है और वो प्रकृति को हमेशा नुकसान पहुँचाता है। तो अच्छा यही है कि ए कुछ समाज जो ख़ासकर के आदिवासी समाज वो पत्ते को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो सकुए के पत्ता के वह अ, थाली बनाते हैं, प्लेट बनाते हैं। तो वो जो सकुआ का पत्ता होता है वो बहुत अच्छा माना जाता है, प्रकृति में वो मिल जाता है, वो मिट्टी बन जाता है बहुत आसानी से। तो भोज-भंडारे में जो सकुए के पत्ते होते हैं, उसका प्लेट को इस्तेमाल किया जाए तो बहुत अच्छा है और जब उसे फेंका जाएगा तो उसमें जो बचे-खुचे जो भोजन होते हैं, जूठा होते हैं, वो भी कुत्ते चट कर जाते हैं। तो वो पूरी तरीके से प्रकृति के लिए सेफ है। ऐसा करना अच्छा रहेगा।
जी। जी, जी। बिल्कुल, सही कहा। हाँ। जी। हाँ। जी। जी। जी, देखिए बिल्कुल सही है कि देखिए अगर अ, ये होता भी था, अभी तो क्या नई-नई टेक्नोलॉजी आ गयी है, लोग इतने ज़्यादा फैंसी हो गए हैं है ना, तो अ, वो लोग अपना रुतबा बरकरार करने के लिए नए-नए तरीक़े के जो प्लास्टिक के पत्तल और ढोने होते हैं उनका यूज़ करते हैं। और कहीं न कहीं देखिए हमारे जो पूर्वज थे वो बिल्कुल उन पत्तों के अ, बने हुए ढोने और पत्तल यूज़ करते थे तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफ़ुल होते थे, हमारे प्रकृति को स्वच्छ रखने में, है ना? देखिए ए ए ऐसा ही है कि देखिए ये जो लोग इतना प्लास्टिक वाला कल्चर लेके आए हैं ना, अब ऐसे लोगों को आप क्या सीख देना चाहेंगे? क्योंकि देखिए अगर हम उनक उनको समझाते हैं ना कि नहीं, नहीं आप प्रकृति की सुरक्षा कीजिए, आप कम कचरा बनाइए, है ना, अ, इससे हमारे अ, पर्यावरण में बदलाव देखने को मिलेगा तो वो लोग फ़िर बोलते हैं कि चलो-चलो मुझे मत सिखाओ। तो फ़िर आपका क्या प्रतिक्रिया रहता है उनके प्रति?
हाँ। बिल्कुल। जी। हाँ, हाँ। <chuckles> जी देखिए ये विड़ंबना है हमारे देश की कि बहुत लोग ज जागरूक तो हैं और बहुत लोग जागरूक नहीं हैं। और वो प्रकृति के लिए बिल्कुल भी सतर्क नहीं हैं, उन्हें प्रकृति की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं होता है। तो म बहुत कम लोग ऐसे होते हैं लेक़िन उन्हें समझाने की ज़रूरत है और वो धीरे-धीरे अ, उसमें सुधार आएगी और नई पीढ़ी जो है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए कि वो प्रकृति के प्रति उनका संवेदना ज़्यादा बढ़ियाँ रहे। और उन्हें पढ़ाई के दौरान प्रकृति से प्रेम करना सिखाया जाना चाहिए जो पर्यावरण अध्ययन है उसकी पाठ्य अच्छे से समझाना चाहिए, ताकि उनके अंदर प्रकृति के अ, प्रति रुचि आए, प्रेम आए ताकि जो नई पीढ़ी हो उनके अंदर समझदारी विकसित हो। और हमेशा समझाना चाहिए कि अ, जो प्लास्टिक है वो कहीं न कहीं हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान करता है और हमेशा कूड़े को कूड़े-कचरे में ही डालना चाहिए। तो इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर सकते हैं कि अपने समाज को अपने देश को साफ़-सुथरा बना सकें।
जी। जी। जी। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए आजकल ना अ, जो कचरे निकलते हैं, उसका बहुत ही तरीक़े से यूज़ किया जाता है। रिसाइक्लिंग कर सकते हैं हम उसकी है ना, रिसाइकिल करके और बहुत अच्छे-अच्छे ओ उत्पाद भी बन रहे हैं उससे। तो आपका क्या कहना है जैसे कि अगर मान लो प्लास्टिक और प्लास्टिक वाला कचरा निकलता है तो फ़िर उसको किस तरीक़े से हमें किसको देना चाहिए और उसका क्या करवाना चाहिए?
के हुँ, हुँ।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
बिल्क जी, देखिए, कई बार जब हम बेवजह बहुत सारे सामानों को सही से अ, नहीं उसे निपटारा कर सकते हैं या अ, उसका जो उम, खरीदारी है हमारी जब अच्छी नहीं रहती और खाने-पीने में भी जब हम बेवजह कई बार सही तरीके से खाना नहीं बनाते हैं, तो वो बर्बाद होता है, वो कचरे में चला जाता है। तो हमें संतुलित तौर पे सब कुछ करना चाहिए, कि हम घर में उतना ही सामानों का प्रयोग करें जो अ, सही ढंग से हो सके। देखिए किसी भी घर में अगर बहुत ज़्यादा कचरा निकलता है, तो इससे ये पता चलता है कि उसके घर में एक बैलेंस्ड यूज़ नहीं हो रहा है, एक संतुलित तौर से प्रयोग नहीं हो रहा है, चीज़ें बर्बाद हो रही हैं। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हमें संसाधन का अ, चीज़ों का उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए जितनी हमारी ज़रूरत है।
हुँ। हाँ। जी। जी। जी, बिल्कुल सही कहा आपने, देखिए अ, जो पुराने लोग हुआ करते थे, अ, चीज़ो को ना बहुत अच्छी तरीके से यूज़ किया करते थे। वहाँ पे वो संतुलन बना के ल चलते थे, लेकिन आजकल कै आजकल की जो जेनरेशन है, इन्हें तो बिल्कुल परवाह ही नही है। वैसे आपने बहुत अच्छे-अच्छे संदेश दिए, मुझे आपसे बात करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। आज के लिए धन्यवाद।
हाँ। पूछिए। <chuckles> बिल्कुल, बिल्कुल, आपसे भी जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत अच्छे स सवाल पूछे, मुझे जवाब देते हुए काफ़ी खुशी हुई। हम जल्द ही मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।